Nossa.
Não funcionava nada, e não tinha internet, então ele não ia receber.
Nossa tudo depende, vira o caos, vira um caos, a tudo, nossa.
Virou um caos, a sorte é que eu tenho muitos amigos, muitos vizinhos, então a gente acabou encontrando todo mundo na praça, todo mundo com as suas crianças.
Olha, todo mundo acabou se juntando pra poder se ajudar, um ajudar o outro pra não, né, não
Pois, e e tem um um senhor aqui do restaurante, que ele já conhece a gente, a gente frequenta muito restaurante, ele ia perder a cerveja, ele saiu dando cerveja para os vizinho, que já conhecia, né, o, a gente que é vizinho dele, que já é cliente dele, estava começando a esquentar a cerveja, quem tinha dinheiro dava a moedinha pra ele, quem não tinha ele dava a cerveja assim mesmo, e foi muito legal pra te dizer esse dia viu.
<chuckles> <gasps> Olha, olha que Sim. <laughs> Interessante, olha. <chuckles> É eu estou eu estou vendo você falar, estou ouvindo aí que foi, parece que foi bem bem legal apesar, né, da que pareci pareciam.
Ah, a gente encontrou a professora do meu filho, ela ela é super hippiezona assim, ela é bem legal, muito divertida, e ela falou: "Eu estou adorando isso, ninguém está usando celular, está todo mundo com as crianças na praça". <chuckles>
Mas hã. <laughs> Hã. Hã. É ver É, como foi isso, né, não usar o celular, não não poder falar, todo mundo conversando, foi isso que eu a, é é isso que você tá falando parece que foi uma situação que que todo mundo gostou, né, que chegou todo porque ninguém conversa mais, né, entre pessoas, está todo mundo olhando para baixo, olhando num celular, então essa daí foi parecia uma festa de comunidade, né, no po você me contando.
Uhum. Exatamente, eu vou te dizer que foi um descanso. Uhum. Eu vou te dizer que foi um descanso pra cabeça, eu saí da minha casa pela 1º vez em anos sem o celular, porque não adiantava nada, ele já estava quase sem bateria
Hum, nossa. Nossa, olha, que interessante. Hã.
e não prestava pra nada, porque ele eu não podia ver rede social, eu não podia ligar pra ninguém, eu não podia pagar com ele, eu larguei ele em casa.
<chuckles> É, não tinha Nossa.

Nossa, pensou se isso acontece, eh, mais dias, como que seria? Porque, que desespero, que desespero, você você não consegue
Exatamente, para de fazer. Aham. E tudo que estava no congelador, começou a descongelar, eu chamei uma amiga pra minha casa, porque o fogão dela é é de indução, não tem chama, o meu é a gás e tem o fogo mesmo, e aí eu ainda tinha gás, eu conseguia cozinhar.
Não. Nossa. Hum. Olha, é isso foi porque normalmente, que se for de, né, eh, elétrico esquece, né, nos Estados Unidos a maioria é é, assim, elétrico, então, você tem as pessoas, têm que ter, né, uma eh, um fogãozinho de de a gás, portátil, porque é realmente fica complicado, nossa, mas como que foi, e como que foi esse me conta como que foi tá muito interessante essa história como que
Exatamente, o dela é só elétrico. Portátil ou com gás. Aham. O meu é a gás. Foi uma loucura, aí a gente saiu correndo, conseguimos comprar umas coisas pra casa dela, umas coisas pra minha casa, aí, eh, ela foi guardar as coisas dela lá, e eu fui guardar minhas coisas aqui, e aí eu falei: "Mais tarde quando as nossas filhas chegarem, a gente faz um café e tá descongelando umas carnes aqui, vamos fazer um churrasco".
Uhum. Nossa. <chuckles>
Saiu muita coisa lá dentro, a gente comprou um carvão, então a gente
Pra não perder o outro também, né, pra não estragar, né, você pensa
Exatamente, porque tinha muita coisa no congelador, eu falei: "A gente tem que fazer, pelo menos a gente guarda pronto, e cru".
É. É, boa, é uma boa é uma boa técnica, um bom jeito de de de não perder as coisas estragar, né, comida.
Exatamente. Porque cru não não vai rolar de salvar essa essa comida, e aí pronto.
E em Portugal, o pessoal tem mania de lata, de comida de lata? Sim ou não? Tem?
Tem, tem a não tanto, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas tem uma coisa ou outra, tem um Chilli, uma almôndega sim, quase ninguém compra isso, mas hoje eu compro isso, agora eu eu tenho um mini estoque dessas coisas, com medo, sabe. Eu nunca nem abri, eu não sei o que que faz, eu não sei nem o que é um chilli, mas eu tenho na minha casa.
Uhum. Uhum. <laughs> Aham, é. <laughs> Talvez nem você nem coma o Chilli, né, nem goste disso né? <gasps> É.
Exatamente, eu nem sei como é que é, mas eu
É apimentado eu né, o Chilli.
Sim. É porque tá pronto, na hora da fome, eu acredito que vai servir pra alguma coisa.
Aham.